ああ、なるほどね。そう言う、ああ、確かに街中にいると、それはないっすもんね。
うーん、はい。 そう！そうなんっす。だから、それを求めて、今田舎に住んでる、その地域に、あ、移住してきたって言うところがあります。
うん。 あ、元々は都会にいらしたんですか？
そうです、そうです。もう関東も東京だったりのとこ住んでたんですけど、コロナになって、いや、なんか、体使ってきてないじゃんって思うようになって。
はい。はい。 はい。 あ、はい。
で、田舎に引っ越してきました。
ああ。その結果、あの、地図にない道を見つけて。
うん。 はい。<laughs> もう、いなんなら命の危険があるぐらいの経験はしました。はい、ありました。はい。
命の危険がで、トレイルランで行きまくってるわけですね。ああ。なんか、でも楽しそうですね。<giggles>
あ、そうですそうですそうですそうです。 いや、たただこれあ、そうなんです。ただこれ、なんか、興味深いのは、グーグルマップでは載ってないんですけど、例えばヤマップって言う、あの、アプリがあるんですけど、登山あ、はい、だと載ってたりするんです。やはりね、登山者の間では、やっぱ、あの、やっぱり、なんすか、安全情報を共有すると意味で、そこら辺のしっかりした情報はきょ共有してくれたりしますね。やま登山者の方達は。
はい。 はい。 はい、よく知ってます、はい、はい、ええ。 はい。 山パーでも確かに、あれですよね。あの、通常行かないような道が大量に乗ってますよね。口コミで。口コミ情報で。<laughs> 仕事があって。ええ。あ、ああ、なるほどね。確かにそういう意味じゃ、一般の人から見たら、ヤマップって言うのは地図にない場所が沢山載ってますよね。
そうなんすそうなんす。そうなんすそうなんです。そうなそうなそうなんす。景色がここ行くと綺麗ですよ、危ないですけど、とかありますもんね。うん、まさに。そこは面白いすね、はいはい。 はい。 ああ、そうですね、言われてえべるば。ん、ん、未開拓その一般の方の未開拓の道はたくさんありますね、確かに。うん。